जी, जी, अगर मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम बचपन से किसी खेल के प्रति अ, अच्छे तरीके से खेले और मतलब अगर हमें सही गाइडेंस मिले, तो उस खेल में हम आगे बढ़कर मतलब का नाम बना सकते हैं, जैसा की एक मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा, एक हमारे ही मतलब सीनियर है भईया, तो बचपन से ही वो खेलते थे और जो हमारे कोच साब थे, वो उनको बचपन से मतलब अ, अच्छा मानते थे जो भईया को भईया थे और उनका गेम भी मतलब धीरे सुधरता गया, सुधरता गया उनको मतलब वो कोच बाहर लेके उनको कई टूर्नामेंट खिलाए, वहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी धनराशि, मेडल, ट्रॉफी वगैरह जीती और अ, धीरे-धीरे मतलब अ, आगे खेलते गए खेलते गए, तो उन्होंने बहुत अ, मतलब अभी वो एक अच्छी सी टीम के साथ जुड़े हुए है और काफ़ी अच्छे कमा भी रहे हैं और जैसा की आपने बोला उनके परिवार वाले खुश होते हैं।
अ, जी। बि जी, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा। जी। जी, जी। को अच्छा। जी, जी। जी। बिल्कुल। जी।
उनके परिवार और जितने मतलब उनसे जूनियर होते हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है अ, अपने सीनियर को देख के कि आज वो उस मुकाम पे हैं, हम भी अच्छा करके मतलब वहाँ जा सकते हैं और अपने मतलब माता-पिता को खुश कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ। बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अ, जब हम खेल के दौरान अ, प्राप्ति करते हैं ना, इसमें तो माता-पिता का ही हक़ होता है अ, मैं बोलती हूँ कि जितना हम खेलें, जैसे कि अब स्टेट लेवल ऐसे स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखते हैं। ऐसे खेल-खेल के अ, कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं ना उनको अ, सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, जैसे कि स्टेट लेवल खेल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल ऐसा कर कर के बाद में ओनोनो ओ वो लोग जो विदेश में भी जाने का अवसर भी मिलता है उनको, विदेश में जाकर उनका खेल का प्रदर्शन भी करते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं उनका खेल। अ, मानो कि आजकल के तो खेलों में इतनी ज़्यादा अ, रुचि है ना इसमें, वो खेल की अ, कमाई भी बना सकते हैं, इसमें पैसा भी बना सकते हैं खेल कर। अ, मानो कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सरकारी नौकरी भी मिल रही है मिल रही है और उनके जो आर्थिक जो जनजीवन इतनी खराब रहती है ना, जो माँ-बाप उतना पढ़ा नहीं सकते, वो बच्चों को खेल-कूद में डाल दिया तो उनके बच्चे को खेल के अ, इतना अ, जैसे कि समृद्धि बना सकते हैं, उनके माँ-बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। आपका क्या कहना है?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

जी। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्क जी हाँ। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल आपने सही बोला। अ, मैं इस अ, वैसे ही मैं मुझको भी एक खेल ऐसा ही याद आ गया जैसे कि अ, बहुत सारे लोग जो अ, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी अ अ, कम रहती है, मगर खेलने-कूदने के लिए जैसे खेलने के लिए इतना प्रोत्साह करते हैं बच्चों के लिए। अ, मानो की वो बाद में उनका नाम रोशन कर देते हैं और अ, बाद में इनकी इतनी तरक्की होते हैं ना, उनके माँ-बाप बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे फ़िल्म्स हुए हैं जो खेलों के मामले उनके ही बायोग्राफ़ी बनाई है। जैसे कि अ, मैंने दंगल देखा था उसमें गीता फोगाट कैसा अ, वो अपने जी हाँ, इंडिया को खेल कर, जीता कर उनके माँ-बाप को इतना अच्छा सीख सीखा है, जैसे कि उनके माँ-बाप इतने खुश हो गए है, उतनी बेटी को आगे ला कर। मैं ब बोलती हूँ हर माँ-बाप जैसे कि अ, जो शहर में गाँव में रहते हैं ना, उनको उनकी बच्चियों को प्रोत्साह करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ये नई वाली फ़िल्म ऐसे देखा था मैंने दंगल करके। अ ए, पुरानी ही है मगर वो इतना अच्छा दिखाते हैं कि जैसे कि कैसे लड़कियाँ आगे आते हैं, जैसे कि बु गीता फोगाट का ये ये पूरा बायोग्राफ़ी। ऐसे लड़कियों को आगे आने देना चाहिए, खेलों में, कूदों में या बहुत क्षेत्र में ऐसा खेल में डाले तो वो आगे बढ़कर उनके माँ-बाप का अ, नाम रोशन करेंगे, आपका क्या मानना है?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

जी। अच्छा। बि बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।
क्यूँकि उससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और मतलब उसने खेल की आगे जाने की, भावना बढ़ा के मतलब अच्छा खेल पाएँगे। मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि आजकल के क्षेत्र में जैसे जैसे कि आज टेक्नोलॉज़ी तो इतनी इम्प्रूव हो गई है अ, मगर आजकल जो स्कूल पर जाते हैं ना बच्चों को वहाँ सही शिक्षा के साथ ऐसा अ, जो कार्य जैसे कि खेल कूदना ये सब रहना चाहिए एक अ, मानो कि हर स्कूल में ऐसा एक क्षेत्र होगा तो खेलने कूदने पर प्रोत्साह किया तो अ, वैसे तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं मैं मेरा मानना तो यही है, आपका क्या कहना है?